โอ้ เกิดอะไรขึ้นคราวที่แล้วเหรอคะ? พอ ที่แบบ แบบว่าทำให้แผนมันเปลี่ยนไปเนี่ย จนทำให้คุณรู้สึกว่า fail ขนาดเนี้ย
อา คือผมต้องดอกก่อนเนาะ คือไปเที่ยวต่างประเทศน่ะครับ แล้วเราเดินทาง ส่วนใหญ่เราเดินทางด้วยรถ มันไม่ใช่รถบัสเนาะ แต่มันก็ มันระหว่างรถบัสกับรถทัวร์อะครับผม ประมาณนั้นเนาะ อา มิ้น มินิบัส ไม่นิด ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่ามัน เป็น ระหว่างกลางนั่นน่ะครับผม แล้วเราก็ คือเหมือนกับว่ามัน รถมันมีปัญหาเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร แต่ว่ารถที่จะต้องมารับผมอะไปอีกที่หนึ่งมันไม่มาเสียทีอะครับผม แล้วมันก็ทำให้แบบ อา ตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าเราจะนั่งจากรถนี้ไปสถานีรถไฟ อย่างเงี้ยครับ แล้วก็จากรถไฟไป ถึงเมืองที่เราจะไปเนาะ เพราะว่าครั้ง เนี้ยครับขม เรา รถคันนี้มันเสียเนาะ เราก็เลยไปถึงสถานีรถไฟไม่ทัน พอถึงสถานีรถไฟไม่ทันเนี่ยครับผม เราก็ตก ทำให้เราไม่ได้พักที่โรงแรมนั้นเลย แล้วแบบพอ พอเราไม่ได้อยู่โรงแรมที่เราตั้งเป้าไว้เนาะ เราก็แบบ คือเราไปตอนเช้า ล แบบเช้าสุดเลย อย่างเงี้ยครับ แล้วก็แบบเพื่อที่จะไปทำตามแผนต่อในวันถัดไปเนาะ มันก็ไม่ทันอีกอะครับผม เพราะ ว่าการ คือเรากะจะแบบไปถึงที่ อ่า จุดบีเนาะ เอาเป็นว่า จุดบีคือที่ที่เราไป โรงแรมที่เราไปไม่ถึงอะ คือเรากะจะไปถึงจุดบีตอนดึก ๆ แล้วเราก็เป็นที่พัก นอนก่อนเราจะไปที่อื่นต่อ อย่างเงี้ยครับ พอเราไปไม่ถึงโรงแรมบีเนี่ย ถึงเราวิ่งไปตอนเช้าอะครับ เราก็ อ ไปต่อ ไปที่ถัด ๆ ๆ ไปไม่ทันเลยครับผม มันก็เลยแบบ เออ เละไปหมดเลย ใช่ ๆ แล้วแบบเราก็รู้สึกแบบ โอ้โฮ แล้วเราก็นั่งอยู่กับตัวเองเยอะอะครับ อันนั้นน่ะก็คือแบบเรานั่งรถเดินทางเน้นถูก อย่างเงี้ย ซึ่งเราก็ ตอนแรกเราก็มีความสุขเนาะ ชมวงชมวิว ดูว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไง เราก็เอนจอยมากเลย แต่พอมันพลาดมาแล้วเนี่ย เราก็ได้แต่อยู่แต่ นั่งกับตัวเอง ก็นั่งโมโหตัวเอง นั่งแบบโมโหคนอื่น นั่งแล้วก็แบบ เออ มันก็นั่งอยู่กับตัวเอง อย่างเงี้ย เป็นชั่วโมง ๆ ๆ บนรถ อย่างเงี้ย แล้วก็แบบ โอ้โฮ! พอ พ ถึงสถานที่ท่องเที่ยวจริง ๆ แล้ว อืม มันก็แบบปรับตัวไม่ได้อะครับ อารมณ์เราก็ ค คุกรุ่นอยู่นั่น แล้วก็ไม่รู้จะให้ ไม่มีใครให้ลงด้วยอะสิครับ อ ตอนนั้นนะครับผม เพราะไปเที่ยวคนเดียว
อา อ๋อ <chuckles> อา ๆ ๆ อะฮะ โอ้โฮ โอ้ โฮ <chuckles> โอ้โฮ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ เออ ๆ อืม โอ้โฮ! เป็นดอมิโนจริง ๆ อะ เออ เออ ๆ อืม <chuckles> เครียดเลย เออ ๆ อืม ค่ะ อ อันนี้คือไปกับเพื่อนหรือไปคนเดียวอะคะ?
ไปคนเดียวด้วยครับ ผมก็ไม่รู้จะไปด่าใคร เหมือนกัน เนี่ยก็เลยแบบ เออ มีเพื่อนให้บ่นก็ไม่มีนะ ก็เลยแบบ เออ ก็มันก็ อา มันเลยปรับตัวไม่ได้อะครับ มัน ก็กรุ่นอยู่กับเราคนเดียวเนี่ยแหละครับผม
โอ้โฮ <laughs> เออ ๆ อืม อือ อันนี้เข้าใจเลยค่ะ เนาะ เพราะว่าเป็นแผนที่คุณวางมาเป็นเดือน ๆ เนาะ อุตส่าห์แบบว่า ถ้าแบบว่า เออ สเต็ป 1 เอบีซี ทุกอย่างต้อง run smooth เลย อะไรเงี้ย ต้อง ต้องแบบว่าพร้อม อย่างเงี้ย แต่พอจุดแรกจุดเดียวที่แบบพลาด โอ้โฮ ทำให้ทุกอย่างล้มเป็นดอมิโนเลย อันนี้เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงแบบว่าโมโห แล้วก็กังวล แล้วก็ไปผิดหวัง รู้สึก fail ขนาดนี้ อันนี้เข้าใจมาก ๆ เลย ก็เลยแบบว่าทำให้รู้สึกว่าทริปหน้านี้ไม่อยากจะให้แบบผิด แพลน แบบนี้อีกแล้วใช่ไหมคะ?
ครับ ครับ ครับ